Mmm, oke. Nah, eee, <tsk> si Sound Pro Sound Pro ya namanya? Ini tuh, eee, festivalnya apa bandnya, sorry, Kak? Soalnya aku mungkin enggak terlalu familiar nih, boleh dijelasin enggak?
Mmm. Betul. Oh, gitu. Kalau Sound Pro ini tuh sebenarnya lebih ke festival ya. Jadi kalau festival itu, eee, banyak musisinya, beda sama konser tunggal. Kalau konser tunggal misal BLACKPINK ya BLACKPINK only kan? Nah kalau Sound Pro ini tuh banyak banyak musisi di dalamnya. Jadi ada kayak, eee, misalnya kalau tau Reality Club, ada Reality Club, nanti ada Raisa, ada Padi, misalnya ada Pamungkas, jadi kayak mereka tuh banyak stage-nya. Jadi masing-masing stage itu ada line up artisnya. Jadi misalnya kayak kita pengen nonton artis yang mana kita lihat dulu nih stage yang mana, kita pindah dari stage satu ke stage yang lain, kayak gitu.
Weh. Mmm. Oh, oke. Oke.